Et heu heu, du coup, heu, qué enfin, quel a été, heu toi, tu as commencé à réduire tes dépenses et du coup, c'est ça qui t'a permis de mettre de l'argent de côté, alors?
Bah, surtout, j'ai fait un budget parce que sans budget, tu comptes pas.
Mmh, d'accord.
Tu vas pas dire, heu: «Pour telle dépense, je suis limité à ça pour telle dépense, je suis limité à ça». Tu vas juste dépenser si tu as pas de budget.
Ouais. D'accord d'accord, tu as commencé à regarder, en fin de compte, quelles étaient tes dépenses et à faire des statistiques, par exemple: «là où moi je dépense tant, tatata», j'ai déjà vu ça sur, heu, sur internet. C'est des espèces de camemberts, je sais pas, heu, tu tu connais ou pas?
Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, je connais. Bah, il y a même une application enfin, il y a une fonctionnalité pour ça.
C'est une application? C'est c'est quoi, c'est c'est sur un site ou c'est tu peux m'en par tu peux m'en dire plus?
En fait, tu as des applications bancaires qui ont cette fonctionnalité qui te permet de faire un budget. Et du coup, tu as enfin, c'est pas une graphe, pour le coup, mais, heu, mais, ouais, tu as comme tu as dit, c'est tu as cette espèce de camembert, tu vas tu vas sélectionner par pourcentage, et après, tu vas nommer.
Ouais. Ouais. Et c'est quoi comme, heu tu as l'application, tu as le nom de l'application? J'irai voir.
Non, ça dépend de ta banque, en fait. Par exemple, moi, je suis chez Crédit Mutuel, du coup, ils ont ça.
Ah d'accord, ah oui, toi, c'est un truc d'accord, OK. Ah OK. Moi, j'ai ouais.
Je sais que le SG, le Société Générale, ils ont ça aussi, et LCL aussi.
D'accord. Ah ouais. Parce que moi, tu vois, sur La Poste j'ai rien de tout ça. Par contre, j'ai N26, c'est un peu ouais, d'accord. Oui oui, non mais, c'est sûr. Et j'ai N26 sinon. Et N26 lui, heu, il intègre, heu, enfin sur mon compte professionnel, heu, lui, il intègre justement cette, heu cette, heu cette espèce de système de dépenses où tu peux voir, heu, tes dépenses, heu, tu peux classifier, tu vois, tes systèmes de classification des dépenses.
Ouais. Bah, pour moi, La Poste, en fait, c'est pas une banque.